<chuckles> Ora mi hai fatto venì in mente, ehm, quando, mhmm, ehm, <tsk> per andare d uhm, da mhmm, da in Germania a visitare i parenti s uhm, il uhm, il viaggio in auto, assurdo al giorno d'oggi solo pensarci, erano quasi 12 ore, okay?
Sì. Sì. Eh, sì. Poi dipende dove andava in Germania, ma sì. Ce e da dove parti soprattutto in Italia.
Esatto. E al allora, noi ci mettevamo in macchina e in quella specifica occasione, ehm, guidava mio zio dal tedesco, che era sceso in macchina e quindi lui rientrando noi, uhm, andavamo con lui. Mia mamma e i ehm, io e le mie 2 sorelle, okay
Ce Okay. Fantastico.
e io, ehm, in un autogrill, perché prima mica c'era la musica on demand sul cellulare come ora, okay, cioè proprio 0. Quindi, ehm, comprai 1 CD dei Green Day.
Sì. No, se ciao. Eh. <chuckles> Ah, fantastico, sì.
Allora <chuckles> uhm, li obbligai a sentire i CD fino ad arrivare in Germania <laughs>
<chuckles> Okay, quindi quando siete arrivate in Germania, sapevano a memoria tutte le canzoni dei Green Day.
a Allora devo dire che non protestarono, uhm, chissà quanto e io sorpresa. Però per il ritorno il ritorno mi dissero: "Ci fermiamo comp ti compriamo noi tutti i CD che vuoi di altra roba, <chuckles> però" <laughs> e lì conobbi Terence Trent D'Arby. Non so se okay. Allora la mia canzone favorita ever, è Holding on to you
Eh, so stati Eh, devo dire che ti voglion bene. Basta che cambi. <chuckles> No, dai, veramente. A Sì.
e l'altra canzone storica di tutta la mia vita, che mi ricorda tutti i momenti più belli, quando io guido da sola in auto, è Me and Bobby McGee, uhm, di ehm, aiutami. Oh, o mio ho un flash. Ho un una lacuna totale, ora non mi sovviene.
Sì. Mh. Non non mi viene non mi viene l chi l'ha fatta. Sì, ho presente la sì, Janis Joplin, sì.
Janis Joplin. Okay. Allora ti consiglio di ascoltare questa canzone: Me and Bobby McGee di ah, la conosc
Sì, sì, no, me la conosco, ma non mi veniva il nome di di lei. <chuckles>
Ah, okay, okay. Uhm, ce cercavi di venirmi incontro, però <chuckles> anche tu lacuna. <chuckles> Sì. Hai qualche canzone che mi vuoi consigliare?
Sì. Sì, sì, sì. Beh, certo, ovvio. E io ti dico, guarda io, uhm, beh, v io vado su quelle proprio vecchie. Io proprio per per farmi fi
Oh, caspita! Guarda, mhmm, no mi so' resa conto che s'è fatto tardi, uhm
Eh, no, ma non ti preoccupare. Comunque guarda, un po' di jazz americano degli anni 30 ti consiglio. <chuckles> Da relax.
Ah, e tanto ci risetam Come?
Un po' di jazz americano anni 30.
Wow. Allora adesso so cosa cercare. <chuckles> Mi spiace chiudere così la la conversazione, scusami. Alla prossima, u un salutone. Ciao, ciao.
Esatto, va bene, dai. Ga per la grazie per questa chiacchierata. Grazie per questa chiacchierata. Ciao, cia ciao.